อืม ก็คือว่า โอ้โฮ ก็ ก็คือต้องตัดเองอะส่วนใหญ่ แล้วก็คือจะมาเป็นแบบพอดีตัวด้วยถูกไหมครับ? พอดีตัว
อืม ใช่ ใช่ค่ะ พอดีตัวเลย เหมือนแบบที่เอาไปตัด ก็ต้องไปวัดตัว ไปวัดไซซ์ตัวเองก่อน ก่อนที่จะตัด อย่างเงี้ยค่ะ บาง บางร้านเขาก็จะมีให้ดูแบบด้วยนะคะว่าแบบ เออ จะเอาไปทรงไหน เป็นแบบไหน อย่างเงี้ย
อืม อือฮึ
มันก็จะ ราคาก็จะขึ้นอยู่กับแบบที่เราเลือกเลย
อือฮึ ครับ อืม โอ้โฮ ก็คือว่ามันค่อนข้างเฉพาะตัวเหมือนกันนะ การที่แบบตัดชุดแบบเนี้ยของชนเผ่า อ๋อ ครับ แล้วอย่างงี้เขามี ส เวลาใส่ไปตามพิธีกรรมอะไรงี้ไหม แบบว่าก็คือจะเป็นงานต่าง ๆ อย่างเงี้ยเหรอ? หรือว่ามีพิธีกรรมอะไรของเขาอีกไหม ที่ต้องใส่ชุดใส่อะไร เงี้ย?
อืม ใช่ จริงค่ะ แต่ว่าถ้า เอ่อ ค่ะ ราน อืม ส่วนมากไม่มีพิธีกรรมเลยค่ะ ส่วนมากที่นี่นะคะ เขาจะเน้นเป็นแบบเป็นพวกงาน งานบุญ ที่เน้นหลัก ๆ เลยก็คืองานบุญ เราแบบไปรวมตัวกันในวัด หรือไม่ก็แบบศาลากลางของหมู่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเป็นพิธีตักบาตรหมู่บ้าน เงี้ย ค่ะ
อืม อ๋อ แถวบ้านคุณ อือฮึ ครับ แล้วเด็ก เด็กล่ะครับมีไหม? เด็ก พวกเด็ก พวกอะไรอย่างเงี้ย หรือว่า เหรอครับ? อ๋อ
มีเหมือนกัน มีเหมือนกันเลยค่ะ ใช่ พ่อแม่ คือพ่อแม่ก็ไปตัดชุดให้เด็ก นี่แหละค่ะ ตัดชุดแบบน่ารัก ๆ บางคนก็จะตัดเป็นเซตพ่อแม่ลูก อือ มันก็เข้ากัน ก็มองดูก็ เออ ก็น่ารักดีนะ ก็คิด เขา เออ ก็คิดได้นะว่าแบบไปตัดให้ครบกันทั้ง ค ทั้งครอบครัวเลย
อืม อืม อ๋อ

อืม ครับ เสื้อผ้าทอเอง ครับผม
แล้วเวลา คือเว อา เวลาที่ไปวัดอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าไปแบบ ไป ไปกิจกรรมตามหมู่บ้านเนี่ย เขาจะใส่เป็นชุด ชุดพื้นบ้านกันเลย
อือฮึ อืม ก็คือชุด ชุดพื้นบ้านที่ ที่ทอเองอย่างงี้เหรอครับ? ที่เป็น อ๋อ ครับ
มันเหมือนแบบเป็นการ ค่ะ ใช่ ที่ทอเองนี่ล่ะค่ะ คือเหมือนคนในหมู่บ้านที่เขาใส่กันเนี่ย เหมือนคล้าย ๆ ว่า เขาจะเอาแบบชุดที่ตัวเองทอ ลายที่ตัวเองทออะ ไป ไปประชันกันน่ะค่ะว่าแบบเสื้อผ้าใครสวย อย่างเงี้ย แล้วแบบเขาก็จะแบบ เฮ้ย ลายนี้ทำยังไง อะไรเงี้ย มันเหมือนแบบไม่ได้เป็น เป็นงานบุญงานอะไรเลย แต่มันเหมือนกลายเป็นว่า ชาวบ้านเนี่ยชอบใส่เพื่อที่จะไป ไปโชว์เสื้อผ้าตัวเอง อา ว่าแบบลายตัวเนี้ย ตัวเองคิดขึ้นมาเอง อย่างเงี้ย
อืม อือฮึ ครับ อา ครับผม
ซึ่งเรามองรู้ รู้สึกแล้วแบบ เออ คืออย่างน้อย ๆ เนาะ
เป็นยังไงครับ? ก็จะเป็นลาย จะเป็นลายแปลก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ ณ ตอนนั้น? อ๋อ
ลายแปลก ๆ ใช่ เป็นลายที่แบบไม่เคยเห็น แล้วมันเหมือนแบบเขา เขาจะคิดลายกันขึ้นมา แล้วก็พอ พอทอเสร็จ เขาก็จะเอาลายนั้นน่ะ เอาชุดที่ทอเสร็จอะไปตัดเป็นชุด เป็นชุดใส่ ผู้ชายก็จะตัดเป็นเสื้อ อย่างเงี้ยค่ะ ส่วนผู้หญิงก็จะตัดเป็นชุดทั้งเสื้อแล้วก็ อ่า เป็น เป็นกระโปรงไปเลยอะค่ะ คล้าย ๆ ผ้าถุง แต่ว่าไม่ใช่ผ้าถุง อย่างเงี้ย
ครับ อืม ครับ อืม อา ครับ อือฮึ ๆ อือฮึ ก็คือทั้งชุดเลย โอ้ น่ารักดีไหมครับ? ก็แปลกดีใช่ไหม? อ๋อ
อืม เรารู้สึกว่าแบบ ค่ะ ใช่ ทุกคนเลย จริงค่ะ แปลกค่ะ ซึ่งเวลาที่สมมุติว่าเราไป อ่า เราไปบ้าน บ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในแถบอีสานเหมือนกันเนี่ยล่ะค่ะ แต่ว่าอยู่คนละจังหวัด เราจะไม่เห็นแบบวัฒนธรรมแบบนี้ เพราะว่าส่วนมากเขาจะกลายเป็นว่า แต่งชุดด้วยแบบชุดสมัยใหม่ไปเลยอะ คือเสื้อผ้าสมัยใหม่ ไม่มีแบบ ไม่มีชุดไทยที่เป็นชุดผ้าไหม หรือว่าชุดแบบ อ่า ที่ ที่เรียกว่าเป็นชนเผ่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตามหมู่บ้าน เขาก็จะแบบ in trend กางเกงยีน แล้วก็เสื้อยืดอะไรส่วนมากค่ะ ที่แบบ ที่ที่เราไปตามงานของแบบต่างจังหวัดเลย เราก็เลยแบบรู้สึกว่า เฮ้ย อย่างน้อยบ้านของเราอะ ตำบล ตำบล เรียกว่าเป็นตำบลเลยก็ได้ ตำบลของเราอะ ก็ยังแบบคง เอ่อ ชุด ชุดพื้นบ้านของชน อ่า ชนเผ่าของตัวเองอยู่เลยนะ อย่างเงี้ย
ครับ อือฮึ ครับ อา ครับ อืม ได้ครับ อา อือฮึ

อืม ค่ะ
อือฮึ อืม อย่างงี้ คือแล้วพวกชุดต่าง ๆ เนี่ย เขามีทำขายหรือว่าอะไรไหม หรือว่ายังไงครับ?
มีทำขาย มีทำขายเหมือนกันค่ะ แต่ว่าถ้าไปขายแบบตามเมืองที่เป็นนอกเหนือจากที่เนี้ย ก็จะขายไม่ค่อยได้นะคะ เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่า จะใส่ไปทำไมเนาะ อย่างเงี้ย เพราะว่าแบบ เขาเรียกว่า สมมติว่า อ่า มันจะมี มีช่วงที่เป็น OTPO อะค่ะ เราจะเห็นแบบคุณยายอะ เอาไปจัด เอาไปจัด อ่า เขาเรียกว่าจัดบูธอะค่ะ แบบ อ่า เพื่อน ๆ อย่างเงี้ย เขาบอกว่า ชุดขายไม่ค่อยได้เลย เพราะว่าไม่ คือคนไม่ค่อยแบบ คน อ่า จังหวัดอื่น ๆ เขาไม่ค่อยรู้จัก เขาไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยสนใจชุดแบบเนี้ย ส่วนมากเขาจะฉน สนใจเป็นแบบชุด ชุดผ้าไหมมากกว่า เพราะเขาบอกว่า เขาสามารถเอาไปตัดได้ แล้วก็เป็นอะไรที่ ที่ใส่ต่อเนื่องได้ แต่ชุดชนเผ่าที่แบบใส่ตามตำบล หรือว่าอะไรเงี้ย คือแบบไม่ค่อยมีคนซื้อสักเท่าไร เขาบอกเงี้ย เราก็เลยบอก อืม มันน่าจะเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะของ ของแบบ อ่า ของตำบลเรามากกว่ามั้ง คนอื่นเขาก็เลยแบบ ไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยใส่กัน
อืม อืม ครับ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อือ ครับ อ๋อ ก็คือมีขายเหมือนกัน แล้วราคาแพงไหมครับ ราคาแบบ ราคาไม่สูงมาก อย่างงี้เหรอ หรือว่าแล้วแต่ชุด?
อือ มีขายเหมือนกัน ไม่สูงมาก ใช่ค่ะ เอ่อ มันจะ เขาเรียกว่า ลักษณะจะแล้วแต่ลวดลาย แต่ว่าที่เอาไปขายอะค่ะ ส่วนมากจะ จะไม่ได้ตัดนะ จะเป็นแบบเป็นที่เขาทอเสร็จ จะเป็นม้วนเลยเพื่อที่จะเอาไป อ่า คนที่เขาซื้อไปอะค่ะ ส่วนมากเขาจะเอาไปเพื่อที่จะไปตัดชุดต่อ
อืม อา อือ
อ่า อย่างเช่นnแบบ อ่า อย่างเช่น แบบ เอ่อ คนที่มีอายุนิดหนึ่ง เขาก็จะใส่เพื่อที่จะเป็นงานเกษียณ หรือว่างาน อ่า ไปงานบุญงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนมากเขาจะชอบเอาไปตัดใส่กัน
อ๋อ อืม ก็คือคล้าย ๆ ผ้าไหม อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ? แต่ว่าไม่ใช่ผ้าไหม
แต่ถ้าเป็น ใช่ คล้าย ๆ ผ้าไหมนี่ล่ะค่ะ แต่มันไม่ใช่ผ้าไหม มันจะเป็น มัน ใช่ มันจะเป็นด้ายที่ค่อนข้างที่จะหนานิดหนึ่งหนา แล้วก็มีลักษณะค่อนข้างที่จะแข็ง แต่ว่ามัน ไม่ใช่จะลักษณะเนื้อผ้าจะไม่เหมือนกับ ไม่ใช่ผ้าไหม อย่างเงี้ยค่ะ
แต่เป็นผ้า ครับ อ๋อ ครับ